Ada dong, eee, kebetulan kebetulan aku juga suka suka apa, ngumpulin musik lama ya, dengerin, ngumpulin, dulu pernah main kaset pita. Kalau sekarang udah pensiun sih, jadi, eee, suka dengerin lagu lama dan sampai sekarang juga masih ada yang didengerin gitu. Kalau lagu lama, apa ya, eee, ada banyak aku, tapi yang paling melekat banget gitu ya, eee, pertama mungkin ada Arie Koesmiran, Kakak pasti nggak tahu, Arie Koesmiran itu kayak, eee, musisi di tahun 70-an gitu ya, paling satunya lagi Chrisye sih, Chrisye pasti tau dong, Chrisye?
Apa tuh, Kak? Mmm. Oh, oke. Tahu. Mhm. Waw. Oh, Chrisye, iya iya. Chrisye masib masih tahu sih. Kalau yang satunya belum tahu nih. Itu genrenya apa tuh, Kak?
Iya. <chuckles> Kalau Arie Koesmiran pop pada zamannya ya, tapi kalau didengerin di zaman sekarang, mungkin popnya beda banget sih, kayak pop modern gitu kan. Kalau Chrisye kan udah tau lah ya, genrenya.
Oh, oke. Mmm. Iya, e Udah udah ada gambaran sedikit sih. Tapi, eee, awal mulanya kenapa bisa kayak suka banget sama itu gitu-gitu tuh, kenapa sih Kak?
Awalnya gara-gara aku tertarik, eee, main kaset pita. Kas tahu kan ya, kaset pita, kaset zaman dulu yang diputar pakai betul, yang di rol. Eee, awalnya aku gara-gara itu ya, kaset pita kan, eee, apa ya, udah gak diproduksi lagi kan di zaman sekarang gitu. Jadi kaset-kaset yang masih ada itu juga kebanyakan lagu-lagu lama, Kak. Jadi, eee, aku biasa tuh ke pasar loak gitu ya, eee, ad ada dis ada ada satu bagian yang memang khusus jualan kaset pita. Itu aku menyari-nyari gitu ya. Meskipun aku kebanyakan juga nggak tau ya, ini musik, musisi siapa, eee, penyanyinya siapa gitu, lagunya kayak gimana. Justru itu serunya buat aku ya, eee, jadi itu namanya digging kalau di dunia apa ya, koleksi musik itu namanya digging, eee
Oh. Iya iya iya, yang di rol itu bukan? Oke. Mhm. Aha. <chuckles> Oh. Digging tuh apa, Kak?